Exato, exatamente, ela contou uma intimidade minha. Então assim, é uma coisa para gente ficar aí com os dois pés, né, hã, aquela orelhinha mais levantada, eh, foi diferente quando eu contei essa história para uma "amiga", uma outra amiga e essa amiga realmente falou o que você também falou: "Não, uma situação pontual, isso não acontece sempre, né". Ela ela errou aí.
Hum. Com certeza, não você pode claro, você pode falar: "Olha, sinto muito que a gente te acordou porém é difícil não fazer barulho", como, é
Uhum. A gente nem acordou, ela falou que não estava conseguindo dormir, a gente chegou de viagem, ela podia ter falado: "Oi gente, bem-vindas, né. Tudo bem? Olha, faz um pouquinho de um pouquinho menos de barulho que eu estou tentando dormir", poderia ser assim, o tom seria diferente, eu acho.
Uhum. E com certeza, com certeza, mas é é essa situação é difícil, porque você vai ir no banheiro, você vai escovar os dentes, você vai comer alguma coisa, você vai levar a mala até o quarto, tanto são coisas que é difícil não fazer barulho, e também, "quera", uma hora para você chegará às 11, a
Né. Uhum. Sim. E assim, entendi, é. Azo, a gente ficou uma hora no máximo, meia noite a gente já estava na cama.
Hã. Ah, é o tempo, é o tempo de chegar, de ir no banheiro, comer alguma coisa.
É o tempo. Uhum.
E, Aham. Bonito que isso tenha acontecido contigo.
Exato, é é uma situação complicada, né. Mas não tem muita volta infelizmente aconteceu, não sei o que que vai acontecer daqui para frente, acho que morar juntas por esse fato só, acho que não é muito, né, determinante mas se continuar assim realmente não tem como, eh
Sim, claro, se tiver outras situações que você se sentir desconfortável, né, você vai ter que repensar.
Uhum. Sim.